जी तो, जैसे आज से समय के साथ-साथ, जैसे आजकल एआई का बहुत एक चलन हो गया है। हर इंसान कहीं न कहीं देखिए हर समय एआई से घिरा ही हुआ। तो आपसे पूछना चाहूँगा, एआई ने जो एआई टूल्स हैं, उसने आपके दिनचर्या को कैसे बदला है, अगर आप इसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी बिल्कुल देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो एआई टूल्स हैं, जब से वो मेरे जीवन में आए हैं और जब से कहीं न कहीं, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका प्रयोग करने लगा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो जीवन है वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा, आसान हो गया और मैं चीज़ों को काफ़ी आसानी तरीके से संभाल पाता हूँ। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब एआई टूल्स के बारे में मुझे नहीं पता था और मैं इस्तेमाल नहीं करता था, तो कहीं न कहीं मैं आपको बताँऊ कि मैं एक ऑफिस अपनी कंपनी में नौकरी करता था। तो एक दिन, देखिए हुआ क्या कि मुझे एआई टूल के बारे में पता चला कि एआई टूल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग बात 2 साल पहले की है। जी, तो एआई टूल्स के बारे में मुझे पता चला क्योंकि 2 साल पहले ये चीज़ें इतने चलन में नहीं थी। तो देखिए वहाँ से जब मुझे पता चला, तो मैंने कुछ ना कुछ जो फ्रीलांसिंग से जुड़ी हुई चीज़ होती हैं, वो उन्हें ढूँढना शुरू करा। तो जब मैंने मुझे पता चला कि हम घर से, घर बैठे-बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा मैंने फ़ैसला लिया कि मैं नौकरी को कहीं न कहीं छोड़कर, अपने घर से जो है काम करना शुरू करता हूँ और ख़ासकर के फ्रीलांसिंग। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, कि मेरी जो फ्रीलांसिंग है, वो इतने बेहतरीन एआई टूल्स ने बना दी है कि मैं आपको बताऊँ कि जितने पैसे मैं नौकरी करके कमा पा रहा था, शायद जहाँ पर रोज़ाना मैं 8 घंटे दे रहा था। तो उतने ही पैसे मैं अपने घर पर रहकर कमा लेता हूँ और मैं कहूँगा कि केवल 3 या 4 घंटे में देता हूँ और ऐसा भी होता है कि नौकरी से ज़्यादा पैसे भी मैं 1 महीने में कमा लेता हूँ अक्सर। जी।
जी, जी, जी, जी। अरे, वाह वाह! जी, जी, जी। ओह! अच्छा। हाँ, ये तो है। ओह! अच्छा अच्छा। ओह! अरे वाह! जी, जी, जी। ओह, अरे वाह वाह! जी, जी, जी, तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं आपने नौकरी की बजाय, जैसे एआई से आपने पैसे कमाए, तो आपने हाल ही में कौन सी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, अगर आप उसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैं 3 एआई टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ अपने काम को करने के लिए, पहला है चैट जीपीटी दूसरा है दीप सिख और तीसरा है जेमिनी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो ये तीनों टूल्स मिलकर एक साथ ना कर सकें, अगर एक चीज़ किसी से नहीं होती तो वो दूसरी कर ही देता है। और मैं आपको बताऊँ कि देखिए, ये तो मतलब मेरे काम की बात हो गई उसके अलावा जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो इन टूल्स ने इतनी ज़्यादा मेरी मदद करी है कि मैं उनसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछता कोई भी क्वेश्चन पूछता, तो बिल्कुल सरलता के साथ वो उन्हें, उसका आंसर देते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब पेपर बिल्कुल जब भी पेपर आते थे ना, तो देखिए अक्सर आंसर को याद करने में कहीं न कहीं समस्या होती है। तो मैं एआई टूल्स से बोलता कि मुझे इस आंसर को याद करना है, उसके लिए ट्रिक दो, तो मैं कहूँगा कि इतनी जुड़ा जिसे कहते हैं इतनी सरल वो ट्रिक बताता था कि उसे आंसर को याद करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। तो पढ़ाई के साथ-साथ इसमें पढ़ाई में तो मदद करी, साथ ही साथ मुझे काम खड़ा करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करी एआई टूल्स ने। जी।
जी, जी, जी। ओह! अच्छा। हाँ हाँ, ये तो है। अरे वाह! ये तो बहुत सही है। ओह! अच्छा। अरे वाह! जी जी, ये तो ब बड़ी काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि, जैसे अब आपने कहा कि जो एआई टूल्स हैं, ये हाल ही में जैसे चैट जीपीटी है। कभी भी सवाल का जवाब दे देता है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि, जैसे कोई आपको मान लीजिए कोई प्रश्न मिले, स्कूल में या कॉलेज में या कॉलेज में ख़ासकर। तो ऐसा आपको लगा कि, आप थोड़े आलस्य भी हो रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ऐसे वो आपको खुद से मेहनत नहीं लगती थी। कभी ऐसा आपके साथ हुआ, अगर आपको खुद ऐसा महसूस भी हो, अगर आप बताना चाहें?
बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जबसे मैं एआई टूल्स का प्रयोग करने लगा हूँ। तो वो होता हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, तो हम कहीं न कहीं उस पे डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज़, वो ही समस्या मेरे साथ भी हो रही है। और मैं आपको बताऊँगा कि मतलब अब मैं जो है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी होते हैं या मतलब छोटा सवाल भी होता है, जिसे मैं काफ़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं, मैं वो एआई टूल्स से ही करवाता हूँ। तो इससे अपनी क्रिएटिविटी जो है वो मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है और समय के साथ वो, मैं कहूँगा उसकी जो क्षमता है, वो भी कहीं न कहीं कम होती जा रही है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई भी समस्या मेरे सामने आती थी कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलता था। तो सबसे पहले मैं उसमें अपना दिमाग लगाता था और जब अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो फ़िर उसके बाद मैं अपने टीचर से पूछता था। लेकिन अब क्या हो गया, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है। तो मैं अपने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे बराबर में, मेरे जो फ़ोन है उसमें रखा हुआ है, तो तुरंत ही उस से मैं पूछ लेता हूँ। तो इससे कहीं न कहीं जो दिमाग की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है जो पोटेंशियल वो लगता है मुझे कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से उस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि इन चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना थोड़ा सा आवश्यक है। जी।
हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! ओह! अच्छा, अच्छा। उसमें है, बिल्कुल। क्या खरा बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक आपने सही बताया कि कहीं न कि देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। तो कभी, आपने जैसे कुछ और भी आपको इसके फ़ायदे हो, जैसे कहीं न कहीं, जैसे पहले आपको कोई कार्य में काफ़ी समय लगता था, परंतु एआई की वजह से अब जो एआई टाइम बचता है। कोई आपके ऐसे भी कोई फ़ायदे हुए जिससे आपका टाइम बहुत बचा अगर आप अपने अनुभव से इसको कुछ अपने उदाहरण से कुछ समझाना चाहें?
जी बिल्कुल देखिए मैं कहना चाहूँगा कि ख़ासकर के जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए। तो ग्रेजुएशन में, बीटेक के दौरान जब मैं प्रोजेक्ट कं बना रहा था, तो देखिए प्रोजेक्ट बनाना इतना ज़्यादा सरल नहीं होता। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है और चीज़ों को मतलब इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी, तो कहीं न कहीं देखिए, मैंने एआई टूल्स की हेल्प ली और मैंने देखिए मैं कहूँगा कि मतलब मुझे खुद को भरोसा नहीं होता, जो प्रोजेक्ट बनाने में मतलब मुझे 15 दिन लग गए थे और मैं केवल उसका 15 से 20 परसेंट ही बना पाया था। तो एआई टूल्स ने मैं कहूँगा कि आधे घंटे में वो प्रोजेक्ट पूरा बना दिया था। तो मतलब मैं देख के भी हैरान था कि एआई, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि ये कितनी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा, कितनी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। इंसान के जीवन को कितना ज़्यादा आसान बना दिया है। लेकिन कहीं न कहीं जो वो क्रिएटिविटी है, वो थोड़ी सी मैं कहूँगा उस पे नकारात्मक प्रभाव इसका देखने को अवश्य मिलता है। जी।
ओह! अच्छा। हाँ, ये तो है। जी, जी, जी। अरे वाह! जी, जी, जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कहीं न कहीं देखिए आपने इसके फ़ायदे तो बताएँ हैं। तो आपको ऐसा लगता है, कहीं न कहीं जैसे जो जो, एआई है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी बिल्कुल देखिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ा जो खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। वो ये है, कि इंसान की जो प्राइवेसी है वो कहीं न कहीं मैं कहूँगा उसकी जो सिक्योरिटी है जो, पर निज़ी जानकारी जो होती है, वो कहीं न कहीं खतरे में है क्योंकि जो एआई टूल्स होते हैं। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले एक ट्रेंड भी चल रहा था जिसके बारे में शायद आपने भी सुना हो, उस ट्रेंड का नाम था जिब्ली ट्रेंड। तो उसमें क्या होता था व्यक्ति जी, तो उस ट्रेंड में क्या होता है अगर कोई भी व्यक्ति अपना फ़ोटो देगा अपनी सेल्फ़ी अपलोड करता था उस पे। तो एक मैं कहूँगा कार्टून टाइप में वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी के सिमिलर बिल्कुल से एग्ज़ैक्टली सेम जो है फ़ोटो बना के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बना के देता था। तो देखिए एक कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो आप डाटा अपना दे रहे हो ख़ास करके पर्सनल डाटा। चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो आपके मतलब लाइक्स-डिसलाइक्स हों या आपका फेस का डाटा हो। तो कहीं न कहीं उसे ट्रेन करने के लिए डाटा को उस वो जो आपका डाटा है मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो प्राइवेसी व्यक्तियों को, वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, और मैं कहूँगा कि एआई के आ जाने से सबसे बड़ा खतरा यही है कि इंसान की जो निजी जानकारी है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और देखिए जो कंपनी, मैं कहूँगा जो कंपनी एआई टूल्स बना रही है। तो हमारा सारा डाटा तो उनके पास तो जा ही रहा है अगर एआई टूल भी अगर मान लीजिए इस्तेमाल ना करें। तो कम्पनीज़ भी तो देखिए डाटा हमारा देख सकती हैं, हमें तो नहीं पता वो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये कहना कहीं जो पर्सनल प्राइवेसी की जो बात है, वो कहीं न कहीं खतरे में मुझे लगती है जब भी हम एआई टूल्स की बात करते हैं तो। जी।
अ, व ये कैसे? जी जी, सही कहा आपने। ओह! अच्छा। जी, जी, जी। हाँ। हाँ, ये तो है। उनके पास है, बिल्कुल। ये सत्य बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं देखिए, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। लेकिन साथ के साथ देखिए इसके नुकसान भी हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी लोग अगर लोगों को सुझाव देना चाहें, कि किस मतलब वो एक वो कहते ना, एक लाइन को कि, एक लिमिट में कैसे इसका लिमिट कर सकते हैं। कल को एआई की वजह से आपको, एक इंसान को नुकसान ना होए, तो अगर आप इस पे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहे वो आपका फ़ोटो हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो या कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के साथ जो है चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हों, तो वो साझा करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल मैं कहूँगा उस चीज़ से बचें और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स आप उनका इस्तेमाल तभी करें, जब आपको लगे कि ज ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अन्यथा प्राथमिकता ये रखें कि कहीं न कहीं आप अपने आप ही अपने दिमाग के इस्तेमाल से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि उससे कहीं न कहीं हमारे सोचने-समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और जो क्षमता होती है, हमारा जो दिमाग का जो पोटेंशियल होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे में अगर हम मैं कहूँगा ये 2 चीज़ों को भी अगर हम ध्यान रख लें। तो कहीं न कहीं हमारी प्राइवेसी भी देखिए सुरक्षित रहेगी और साथ ही साथ जो है, जो हमारा पोटेंशियल है दिमाग का, जो हमारी क्रिएटिविटी है। वो भी समय के साथ बरकरार रहेगी। अन्यथा देखिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स पर ही सब चीज़ों के लिए निर्भर हो जाएँगे। तो समस्या बढ़ेगी, फ़िर हमें मान लीजिए छोटी समस्या, अगर हमें छोटी प्रॉब्लम भी अगर जीवन में दिखाई देगी। तो फिर हम देखिए एआई टूल पर ही निर्भर हो जाएँगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे, तो ऐसे में कहीं न कहीं नकारात्मकता फैलेगी। जी।
जी, जी, जी। ओह! अच्छा। ज़रूरत है, बिल्कुल। पड़ती है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बरकरार रहेगी बिल्कुल। पड़ेगी, बिल्कुल। बंद कर देंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया कि कैसे एआई का अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है ताकि ना वो सबके हित में और सबके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। तो, जैसे अभी आपने बताया कि कहीं न कहीं जैसे एआई है, जैसे लोगों का इस पे विश्वास भी है। क्योंकि देखिए, तो आपको लगता है कि जैसे एआई के द्वारा जैसे कोई डाटा है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी देता है एआई, तो क्या आपको लगता है उसको 100 प्रतिशत उसको मान लेना चाहिए? क्या वो हमेशा सही होता है? या वो गलत भी हो सकता अगर आप इस पर थोड़ा कुछ बताना चाहें?
बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इनफार्मेशन आपको देता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सत प्रतिशत सही हो। और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब 70 से 80% तो वो इनफार्मेशन सही रहती है लेकिन 20% जो है वो इनफार्मेशन गलत भी हो सकती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें देखिए अ, जो आंसर आएगा उसके नीचे एक च लाइन लिखी रहती है। वो लाइन ये लिखी रहती है कि ये जो ज़वाब है केवल रेफरेंस के लिए है चीज़ों को अपने अनुसार समझें। तो मतलब वो हमें हिंट भी दे रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहीं न कहीं गलतियाँ भी करता है। और देखिए मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ भी था कि हुआ क्या देखिए मुझे जो फ्रीलांसिंग का काम फ्रीलांसिंग का मैंने ज़िक्र करा था कि मेरा काम जो है कहीं न कहीं ऐआई टूल से संबंधित ही है तो एक बार मुझे एक क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन मतलब मैं कहीं न कहीं अपने आप कर सकता था लेकिन मैं अपने आप करता तो मुझे देखिए 2 से ढाई घंटे लग जाते लेकिन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस सवाल को जो है 10 मिनट में कर दिया था। तो जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन जी, जैसे मैंने उस क्वेश्चन को सबमिट करा तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसका आंसर बिल्कुल गलत था मतलब पूरा का पूरा मेथड ही वो गलत था। तो वहाँ पर से देखिए मुझे ये ची ये चीज़ सीखने को मिली कि हमें कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा निर्भर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं होना है क्योंकि ये गलती भी काफ़ी ज़्यादा करता है तो ऐसे में हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है। तो मैं कहीं न कहीं जो उसने जो आंसर दिया है उसे वेरीफाई करना चाहिए उसे अपने दिमाग लगाकर क्रॉस चेक करना चाहिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो उसने कह दिया उसे वो मान ले कि पत्थर की लकीर है ये तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है वो गलती कर सकता। जी।
ओह, अच्छा! गलत अच्छा। ओह, अच्छा! हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! ये तो बहुत सही है। अरे! जी, जी। ये तो है। जी, जी, जी। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल जी आपने काफ़ी एक अच्छा तर्क भी रखा नहीं कि कब कहीं न कहीं एक व्यक्ति को लग भी सकता है कि जो एआई जो चैटजीपीटी आंसर दिया है, बहुत आसानी से मिल गया तो वो सही होएगा तो एक बारी को तो अच्छा लग सकता है। परंतु हाँ देखिए जैसे आपने बताया कि बाद में तो वो गलत ही निकला तो अगर आप कोई छोटी-सी जो 1-2 बेसिक सलाह अगर लोगों को देना चाहे एआई का सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहे, तो अगर आप इसको थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में तो?
बिल्कुल। जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो इस्तेमाल करते समय अपना पर्सनल डाटा बिल्कुल नहीं देना इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें, जी। और अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो अगर शुरुआती दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो ख़ुद ही सॉल्व करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है, तो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं मदद लेने के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल उस पे डिपेंडेंट नहीं होना है अन्यथा समस्या समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल <clears throat> एकदम ज़रू जल्दी आंसर चाहिए तो उससे जो आप आंसर ले रहे हो तो कहीं न कहीं उसे 2-3 जगह वेरीफ़ाई करें कि मतलब आप देखें कि क्या वाक़ई में कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी हुई है क्या फ़ॉर्मूला वाक़ई में सही इस्तेमाल करा गया, और मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी 1 ही 1 स सिंगल एआई टूल पर कभी भी निर्भर ना रहें अपने जो प्रश्न का प्रश्न का जो उत्तर आया है उसे 2-3 या एआई टूल से भी वेरीफाई करें और वहाँ से अगर आंसर मिलता है तो कहीं न कहीं उसका जो मैं कहूँगा कि जो एक्यूरेसी वो थोड़ी-सी ठीक हो सकती है लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं अपने अपने मैं कहूँगा अपनी तरफ से भी उसे क्रॉस चेक करें और उस पर आँख बंद करके विश्वास ना करें क्योंकि वो गलती कर सकता है। जी।
बिल्कुल ना दें। जी, बिल्कुल। फुल सॉल्व करें, बिल्कुल। डिपेंड ना रहें, सही कह रहे हैं आप। बहुत ही जगह, बिल्कुल। निर्भर ना रहें, बिल्कुल। गलत हो सकता है। बिल्कुल-बिल्कुल देखिए काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह आपने समझाया कि कैसे जो एआई टूल्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया और यही कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे प्रश्न पुछ के। काफ़ी अच्छी तरह आपने अल अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। तो आशा करता हूँ आपसे फ़िर से बात होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई और आपने देखिए बहुत ही सहजता के साथ बहुत ही शानदार प्रश्न मुझसे पूछे और बहुत ही धैर्य के साथ मेरे अनुभव को जानने का भी प्रयास करा। तो मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, और मैं कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फ़िर से बात होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, शुक्रिया।